Pois é, né, e é e isso que me preocupa. Na época, assim, tipo, eu, às vezes, até penso, assim: "Poxa, de repente, se eu for para um outro país, né, tipo, talvez, eh eh, conseguir um emprego melhor, para conseguir me aposentar melhor, né, e tal". Mas e aí, tipo, aí eu fico: "Poxa, na começar de novo tem minha filha, já é mais difícil. Ela já está em uma idade que, de repente, a adaptação dela vai ser mais difícil, né, com com o idioma, tal". E aí eu fico
Uhum. Uhum. É, não sei, porque, assim, você está falando de uma criança, né?